Kak, aku mau cerita nih, Kak. Jadi, aku, eee, aku tuh kan sebetulnya, eee, iya, orangnya lumayan terencana ya, Kak ya, dalam sehari-hari gitu, aku apa yang aktivitas apa yang mau aku lakuin, terus jam-jamnya, aku harus melakukan sesuatu, nah, eee, aku punya rencana nih Kak yang sebetulnya tuh udah aku rencanain sejak lama, eee, itu rencana belajar kalau pagi hari gitu, biar aku ngerasa lebih produktif gitu, Kak. Cuman ternyata tuh aku punya masalah nih.
Oke, apa tuh? Oke. Nah apa tuh masalahnya?
Masalahku itu susah bangun pagi Kak, padahal waktu belajarku tuh cuman di pagi hari aja gitu, nah itu tuh aku kayak udah coba, eee, ya beberapa hari ya untuk mencoba lagi mencoba lagi, untuk bangun pagi gitu Kak, tapi selalu gak berhasil dan aku ngerasanya kayak, aduh, waktuku ilang gitu aja, gitu. Nah, aku dari situ, aku mulai mikir wah kayaknya aku harus minta saran nih atau cari cara ya biar mungkin bisa dapat pasukan juga.
Oh. Mhm mhm. Oke.
Yang mhm, itu, itu mengganggu banget sih Kak, buat aku, Kak.
Iya, oke nih. Jadi aku paham nih ya apa yang kamu rasain gitu, permasalahan pingin bangun pagi karena kamu pingin lebih produktif ya istilahnya dan fokusnya belajar, tapi ternyata kayak susah gitu ya, mau di apa namanya, eee, bener-bener diwujudin, kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya aku bener-bener mengapresiasi sih ya, kamu keren banget, soalnya kamu tipe orang yang seperti yang kamu bilang tadi, sebenarnya kamu itu orang yang terjadwal dan teratur banget kayak gitu ya, mungkin ini lagi pada tahap ada kesulitan satu ya, untuk jadwalnya yang mungkin agak berantakan yaitu di bangun pagi tadi, kayak gitu. Nah tapi nih sebelum aku kasih beberapa masukan, aku pingin tahu nih, sebenarnya, eee, apa sih yang membuat kamu tuh kayak sulit banget gitu untuk bangun pagi, dan seberapa pagi sih sebenarnya yang kamu inginkan itu? Jam 3.00 kah, jam 4.00 atau bagaimana?
Iya. Benar. Iya. Benar benar, Kak. Oke. Oke, jadi, eee, kalo idealnya gitu ya Kak ya, memang, eee, iya tadi, aku berusaha untuk bikin waktuku tuh seefektif mungkin gitu Kak, jadi, eee, apa, <clicks tongue> eee, ya waktu tuh udah aku bagi-bagi gitu. Nah emang yang paling sulit tuh yang ini nih, bagian yang bab bangun pagi nih, Kak. Aku gak tau ya, eee, problem, eee, asalnya apa tapi memang kalau ditanya tadi soal, eee, bangun tidur, bagiku jam tid jam bangun ideal tuh paling lambat tuh jam 4.00 gitu, nah, dari jam 5.00 sampai jam 7.00 tuh aku berharap aku bisa pakai waktunya buat belajar Kak, buat upgrade, eee, skill dan ilmu aku lah ya. Mmm, nah itu kayaknya bisa tercapai kalau misalnya aku bisa tidur dari jam 10.00 pagi nih ey, eee, jam 10 malam nih, Kak.
Oke. Hmm. Malam. Heeh.
Mhm. Tapi seringnya, eee, ya sebetulnya jam 4.00 itu kan memang harus bangun ya Kak, karena, eee, sholat subuh, gitu. Nah, cuman kelemahanku itu untuk bisa bertahan nih buat belajar gitu Kak, karena selalunya tuh habis subuh tuh ngantuk, eee, ngantuk banget gitu Kak, terutama kalau aku tidurnya di atas jam 10.00, gitu Kak, dan aku susah banget ternyata bisa jam 10.00 tuh udah tidur gitu, makanya akhirnya pagi itu ngaret dan ya walaupun bisa nih bang kebangun buat subuh, abis itu aku tidur lagi, gitu. Dan akhirnya kehilangan deh kesempatan aku untuk belajar. Itu sih Kak, yang mhm.
Iya, bener. Nah. Wah, oke nih, heeh, aku jadi kayak apa ya, mulai punya gambaran sih ya, jadi dari cerita kamu tadi, sebenarnya kamu tuh udah kayak selangkah untuk menyelesaikan permasalahan kamu sih, kamu udah mulai kayak tahu gitu ya bahwa mungkin, eee, permasalahannya itu karena, eee, tidurnya, jam waktu pertama kali mulai tidur kayak gitu ya, jam tidurnya, sehingga mungkin, eee, apa namanya, eee, ketika kamu bisa bangun pagi, kamu tidak bisa mempertahankan gitu ya untuk tetap, eee, apa namanya tetap bangun gitu ya, yang akhirnya kamu bakalan tidur lagi, kayak gitu kan. Oke nih, nah tapi nih, eee, kalau aku boleh tahu ya, biasanya nih rutinitas kamu tidur sebelum kamu tidur biasanya yang paling sering kamu lakukan itu, tidur di jam berapa? Eh
Iya. Mhm. Iya, betul Kak. Mhm. Iya. Iya, kalo berdasarkan rencana ideal aku ya Kak, itu kan jam 10.00 tuh kalau udah bisa tidur tuh aku, eee, juga mikirnya, eee, impact-nya ke hari besoknya ya Kak, aku bisa, eee, bangun lebih awal gitu. Nah ternyata kesulika kesulitanku adalah, k eee, kesulitan bangun pagi ya, eee, apa, bisa produktivitas di pagi hari tuh, eee, karena malamnya juga aku, eee, susah nih Kak, tidur on time. Jadi jam 10.00 tuh, eee, aku kadang-kadang tuh masih kaya scrolling, gitu Kak, karena aku mikir, pak eee, pak seharian kan aku udah kerja ya gitu, terus aku pikir, ya gak papa lah aku, eee, ya waktuku buat apa ya, kayak misalnya buka medsos, terus juga baca-baca artikel, atau nonton, eee, YouTube, kayak gitu kan, cuman malam nih, Kak. Nah kadang-kadang aku akhirnya scrolling tuh Kak kalau malam, gitu ya, misalnya jam 8.30, jam 9.00, nah yang harusnya aku jam 10.00 sudah tidur, suka kebablasan nih Kak, gara-gara itu, gitu, yang, mmm, ya aku nggak nggak bisa nepatin juga sih ya berarti, eee, janji aku untuk jam 10.00 tidur, gitu, nah itu sih karena emang suka kebablasan, eee, sampe jam 11.00 nih Kak kadang-kadang aku baru tidur, nah itu, akhirnya pagi itu rasanya berat banget gitu Kak untuk mau, eee, apa, beraktivitas, bahkan belajar gitu Kak, yang memang itu butuh konsentrasi dan, eee, kerja otak yang lumayan, gitu.
Iya, bener. Mhm. Mhm. Nah, iya iya iya, bener sih. Oke, jadi, eee, istilahnya saat ini kamu tuh pada posisi yang sebenarnya tahu gitu ya akar permasalahannya sebenarnya kayak gitu, jadi, eee, akar permasalahan dari kamu nggak bisa mempertahankan setelah bangun gitu, bisa bertahan untuk belajar itu karena kamu tuh mungkin, eee, tidurnya itu terlalu larut dan tidur terlalu larut itu tadi adalah penyebabnya karena kamu kebablasan gitu ketika scroll sosial media kayak gitu atau mungkin yang lainnya gitu yang berhubungan dengan, eee, handphone, kayak gitu. Nah, eee, kalo aku nih ya boleh saranin gitu, ketika kamu memang punya tekad yang kuat nih untuk bisa kayak lebih produktif di pagi hari, bisa bangun pagi kayak gitu, jadi harus ada perubahan gitu ya di, eee, apa namanya, jam tidur kamu, kayak gitu. Jadi kalo memang kamu sudah ada jadwal tuh, jam 10.00 adalah maksimal ya kamu bisa tidur, kayak gitu, eee, usahakan kamu bisa konsisten, kayak gitu, jadi kalo memang handphone adalah penyebab utamanya, eee, mungkin itu bisa kayak mungkin dijauhkan atau mungkin kamu kasih timer gitu ya di HP, kayak gitu, ketika mungkin udah nih udah jam 9.30 gitu, nanti bakalan mungkin kamu kasih alarm atau apa, itu tanda kamu harus bener-bener mengakhiri aktivitas tersebut, kayak gitu, jadi di situ kamu bisa kayak mulai nih, eee, fokus untuk memulai tidur, kayak gitu, jadi mungkin nggak sampe, apa namanya, berlebihan, kayak gitu, yang untuk kayak gitu, gimana menurut kamu?
Gitu sih, Kak. Mmm, mhm. Mhm, betul. Iya. Oke. Oke. M Wah, itu usul yang bagus sih Kak, untuk, berarti yang, eee, memang harus aku kontrol tuh penggunaan HP ya sebelum aku tidur ya? Dan tadi Kakak sebut soal timer, ya aku belum pernah coba juga sih Kak, jadi cuman emang, eee, apa, tekad aja nih Kak dalam hati untuk, eee, "Udah ah berhenti di jam 10.00," gitu. Cuman karena emang gak ada, eee, pengontrol lain selain diriku sendiri, akhirnya, mmm, gak berhenti tuh, gitu, yang harusnya aku jam 10.00 udah berhenti ya, udah tidur, gitu. Eee, ya, itu itu saran yang kayaknya akan aku mulai juga deh Kak untuk, bik apa ya, bik eee, ngasih alarm ya Kak ya? Biar aku lebih aware nih soal jam tidur aku. Wah thank you thank you Kak, itu bisa bermanfaat sih ke aku kira juga. Mhm.
Mhm, iya? Iya. Iya iya. Iya. Mhm. Soalnya apa? Soalnya aku mikir kan dari tadi tuh kayaknya, eee, kamu sebenarnya bisa gitu ya untuk bangunnya itu pagi, kayak gitu, tapi mungkin karena kualitas tidur dan juga kuantitasnya itu yang masih kurang, kayak gitu kan, jadi mungkin ketika kamu bangun pun badan tidak fresh kayak gitu, kamu bangun untuk sholat, itu pun masih dalam keadaan mengantuk, gitu ya. Jadi mungkin antara fisik dan juga, eee, fikiran kamu itu belum siap, gitu ya, untuk bangun dan untuk bener-bener bisa belajar dengan fokus, seperti itu. Jadi mungkin penyebab utamanya adalah seperti yang aku bilang tadi nih, eee, mulai jam tidurnya kayak gitu, karena mungkin kualitas dan juga kuantitasnya juga masih kurang, kayak gitu, kalau dari kamu sendiri gimana sependapat kah?
Iya. Mhm. Mmm, oke. Betul Kak, itu juga, eee, apa, justru Kakak memperjelas nih, isu yang sebetulnya aku udah tau memang di situ ada problemnya, ta cuman kayak belum terlalu, apa ya, melihat, eee, secara jelas lah, oh, memang masalahku justru di, eee, apa, ya persiapan buat tidur itu ya, yang aku sulit untuk mengontrol, gitu. Terutama aktivitas scrolling nih Kak yang susah banget, kecuali ada, eee, cara lain gitu ya untuk aku bisa lebih, eee, cepat tidur dan cepat bangun juga gitu. Iya iya iya Kak, itu setuju sih Kak, aku.
Iya, bener. Iya. Oke oke, soalnya apa? Soalnya aku juga mikir ya aktivitas scrolling, kayak gitu, hiburan atau me time itu adalah satu hal yang, eee, mungkin dianggap remeh, tapi itu juga penting, gitu ya, seperti yang kamu bilang tadi, eee, kamu juga perlu gitu ya istilahnya setelah sibuk bekerja, kayak gitu, pingin lah kayak me time, scrolling, kayak gitu, cuma kan yang perlu diatur di sini adalah waktunya, seperti itu. Jadi memang biar semuanya itu bisa berjalan gitu ya, mungkin, eee, tidur kamu tetap berkualitas, terus kuantitas tidurnya juga, eee, cukup, seperti itu, terus waktu kamu me time pun juga masih bisa kamu lakukan, kayak gitu, jadi seimbang lah ya, sampai nanti akhirnya kamu bangun pun sudah siap nih badan jan dan juga pikiran udah fresh siap untuk memulai belajar seperti yang sudah kamu rencanakan, gitu sih kalau dari aku.
Mhm. Oke. Mmm. Betul betul. Oh, oke. Oke oke, Kak, wah iya ini saran yang bermanfaat banget buat aku Kak, dan betul tadi, eee, soal kuantitas dan kualitas itu juga, eee, perlu ya, jadi meskipun aku katakanlah memaksakan diri gitu ya Kak, eee, untuk pagi hari tuh, apa, tetap fresh nih, tapi enggak diawali dari bangun eh apa, dari tidur jam tidur yang pas gitu ya, ternyata mungkin ga sehat juga ya Kak ya, buat aku ya?
Iya, bener sih ya, soalnya kan kita sebagai manusia juga butuh ya tidur yang cukuplah ya, kayak gitu, minimal mungkin, eee, 7 jam, kayak gitu kan.
Mhm mhm, iya. Iya iya iya. Oke Kak, aduh, itu, eee, makasih banget nih Kak masukan-masukan Kakak, terus juga perspektif Kakak, itu bagi aku membuka ya pikiran aku dan juga memotivasi aku nih untuk memulai lagi, gak gak menyerah gitu ya Kak, mencoba lagi dengan cara yang baru gitu ya, yang baru baru aku dapat dari Kakak nih saran-saran tadi, gitu. Ini makasih banget ya Kak, eee, udah kasih aku saran. Mhm.
Oke. Mhm mhm. Oke nih, aku juga terima kasih ya karena kamu sudah percaya gitu dan memberanikan diri untuk mau bercerita sama aku. Semoga beberapa saran, sedikit saran mungkin ya, kecil, ini bisa gitu untuk kamu aplikasikan dan mungkin masalah kamu pun bisa segera terselesaikan, kamu bisa belajar dengan fokus dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan. Terima kasih, sampai jumpa.
Amin. Amin, makas makasih Kak.